Eh, boleh ceritain nggak pengalaman kamu meditasi santai di alam, gimana tuh rasanya?
Ah, oke. Kebetulan aku emang suka banget sama alam ya suka banget berwisata alam, suka berinteraksi dengan alam. Jadi, eee, healing terindah aku dan healing terbaik mungkin ketika aku berinteraksi dengan alam itu. Contohnya, aku pernah kayak, eee, meditasi, eee, atau mungkin kayak berdiam di sejenak gitu ya. Di tepi pantai, tepi danau, di kebun raya, eee, kemudian waktu camping ya, di tengah hutan juga pernah, di gunung juga pernah. Jadi banyak banget sih momen ketika aku meditasi atau diam sejenak. Eee, refleksi akan hari-hariku sebelumnya atau mungkin apa yang sudah aku lakukan, yang pernah kulakukan dan menurutku pernah kulakukan itu sih. Jadi, emang suasananya enak banget. Mmm? Iya boleh.
Mmm, oke. Oke. Eh, aku boleh tanya nggak sebelumnya? Kamu kenapa, eee, memilih dep meditasi nih? Apa yang membuat kamu menjadikan meditasi ini, sebagai kegiatan yang membuat kamu itu santai itu? Apakah ada, penyebabnya atau emang itu pilihan aja gitu?
Eee, gimana ya, eee, mungkin karena ada kayak sisi introvert di dalam diri aku ya. Jadi, eee, dari kecil karena aku anak sulung, eee, jadi kayak dituntut untuk mandiri, kemudian kayak sering, eee, adikku aja yang sering diajak untuk ke luar-ke luar, gitu kan, karena aku kakak yang paling besar mungkin yak jadi suruh jaga rumah. Akhirnya aku kayak waktu kecil, tuh kayak sering, eee, kayak jadi anak yang mandiri, gitu loh. Dan sering di rumah sendiri gitu, tapi waktu kecil aku merasa kayak nggak nggak ada masalah, dan seneng banget gitu. Hal-hal de stat cuman baru sadar ketika dewasa ini, ternyata ada yang namanya introvert, ambivert, extrovert, terus ada juga kayak personality gitu, segala macem ya. Sampai kayak, eee, coba kayak mendefinisikan, aku apakah ada kayak personality disorder-nya, s kayak gitu kan. Hyperactive-nya kayak NPD atau apa. Kayak gitu sempet pernah kayak akhirnya cuman, sampai ke sini, kayak ya, udahlah, masa bodo aja gitu, cuek cuek ya tetep kayak balik lagi ke pribadi diri aku yang sebelumnya itu cuek ya. Kayak, ya, udah, cuek, la lakukan apa aja yang bisa aku lakukan hari ini dan untuk besok, gitu. Walaupun kadang masih kayak sering terperangkap dengan masa lalu, ya. Jadi kayak, eee, jadi cerita masa lalu, gitu. Kisah-kisah di masa lalu yang kayak kadang bik susah bikin move on, gitu. Tapi aku biasa kayak dari se eee, makin kayak bertambah usia, gitu, kayak berusaha melepas dari masa lalu walaupun kayak masih kayak, menjaga nostalgia nos cerita-cerita nostalgia yang indah aja. Kayak gitu in kayak berusaha semaksimal untuk hari ini dan masa depan, gitu.
Oke. Oke. Oke. Heeh. Heeh. Oke. Tapi kenapa meditasi? Kan bisa misalnya nih, kamu memilih hubungan yang romantis barangkali, atau, eee, mencari kesibukan dengan, eee, beberapa orang teman walaupun kamu introvert kan masih bisa berteman dengan 1, 2 orang, barangkali seperti itu. Kenapa meditasi nih pilihan kamu?
Oke, bisa. Jadi itu emang bisa banget ya. Kayak mencari hubungan romantis, berhubungan dengan teman, juga bisa. Nah tapi, mungkin kayak ada sikap introvertnya, eee eee, ya kayak sifat pe introvert itu ya. Jadi kayak, kadang, eee, berhubungan dengan orang lain tuh kayak terlalu merepotkan gitu. Apalagi kalau kita berbeda pendapat atau mungkin sudut pandang gitu ya, dan kadang kalau misalnya mereka kayak punya masalah gitu, terus, eee, dicurhatin itu
Kamu ikut terlibat, gitu?
eee, iya kayak dicurhatin segala macem aku kayak kurang emosional kurang emosional, kurang empati, kayak karena aku kayak tipikal cuek kayak u dan aku orangnya tipikal thinker ya, bukan kayak feeling atau gitu segala macam, logical thinking banget. Jadi kayak langsung ketika mereka curhat teman-teman, mereka biasanya cuman kayak pengin didengarkan. Tapi kalau kayak suka ngasih solusi, apa pas secara logis gitu, dan itu kadang enggak diinginkan mereka dan aku kadang kayak misal mereka kayak ingin didengarkan aja kayak, bosen kayak gitu. Nah, tapi enak, dan kebetulan karena aku juga suka alam ya, kayak lebih suka kayak suasana hening, suasana yang tenang, dan kayak suasana-suasana yang penuh dengan suara-suara ambient, ambient sound gitu kan, kayak suara alam, kek suara sungai, suara, eee, satwa-satwa kayak burung-burung, di alam liar. Nah makanya aku kayak lebih suka milih, meditasi atau berdiam sejenak di alam, kayak gitu.
Oke. Oh, oke. <chuckles> Oh oke. Oke, e heeh heeh, iya. Oke oke. Oke, paham paham paham. Nah tadi kamu sempat singgung ya, kamu itu terkadang meditasinya itu di hutan, terus di pantai gitu ya. Eee, kalau boleh tahu nih kamu lebih nyamannya tuh, eee, di mana tuh, ada pilihan, atau semuanya terasa sama tuh bagi kamu?
Nah, kalau aku sebetulnya dari kecil tuh biasa untuk, eee, kebiasaan dibawa ke pantai sama orang tua sama papa mama gitu, karena memang, eee, dulu kecil itu tinggal di Bali jadi aku besar di Bali, dan setiap minggu itu hampir selalu pasti ke pantai dan rasanya kayak misalnya enggak ke pantai seminggu aja itu rasanya aneh banget gitu. Nah, jadi udah sering ke pantai udah sering banget sih ke pantai waktu kecil itu karena waktu kecil ke pantai ya main seringnya, main cuman ketika dewasa seperti ini ketika apa ya kayak susah, menghubungkan koneksi ketika kita dewasa pasti banyak sekali ya, eee, hal-hal yang hilang ya, terutama kebersamaan kayak gitu lah. Nah, jadi ketika saya ke pantai ketika dewasa ini, itu kayak, eee, kayak apa ya kayak nostalgia gitu lah, nostalgia mengingat kenangan masa lalu ketika kecil kita ke pantai bersama dengan orang tua dengan adik saya, ke tempat wisata yang rame, penuh, riuh, dengan tawa anak kecil dan orang-orang dewasa, orang tua, yang sibuk kayak me menikmati suasana keindahan alam pantai dengan memperhatikan anaknya lagi main apa gitu. Nah itu ketika dewasa ini kan kayaknya enggak bisa ya kayak gitu ya kayak, main-main kayak anak kecil lagi jadi kayak lebih kayak harus gimana. Jadi makanya dan ke pantai pun kayak, eee, sekarang lebih banyak sendiri sih daripada, dengan orang tua dan adik karena kayak, masing-masing udah kayak ada jalannya sendiri, kesibukan sendiri, dan tempat tinggalnya pun kayak agak, mencar-mencar. Nah jadi ini kayak, jadi nostalgia lagi, flashback ke belakang, pingin deh kayak zaman dulu lagi bisa kumpul gitu kapan ya bisa ke heeh.
Oke. Heeh. Heeh. Oke. Oh oke. Oke, berarti intinya ini tentang, eee, nostalgia ya yang kamu inginkan ketika bermeditasi itu tadi, tapi kan bukannya ketika kamu bernostalgia, eee, itu bertentangan dengan konsep meditasi itu tadi meditasi itu kan untuk membawa ketenangan pikiran gitu kan, untuk membawa ketenangan jiwa tapi kalau kamu nostalgia kan pikiran kamu penuh tuh dengan, eee, putaran-putaran, eee, film tuh di pikiran kamu, bagaimana kamu dulu, eee, dan bagaimana perasaan-perasaan itu, berkecamuk tuh di, eee, dada kamu kan agak bertentangan gitu ya kalau meditasi kan untuk ketenangan jiwa, dan ketenangan pikiran gimana tuh kamu menjelaskannya?
Nostalgia, mhm. Betul betul. Mhm. Betul betul. Mhm. Iya. Mhm. Menurut aku enggak semuanya ya nostalgia itu kayak bikin berkecamuk ya. Enggak, kok. Nostalgia juga bisa bikin jiwa kamu tenang ya, apalagi ya kehidupan kamu yang sekarang tuh kayak, eee, berbanding terbalik dengan dulu. Karena nostalgia itu kecenderung bawa kayak, pikiran masa lalu yang menyenangkan kadang ya dan itu kayak se sesuatu yang dirindukan, kayak gitu. Nah, ketika kita berpikir sesuatu yang menyenangkan, berpikir sesuatu yang merindukan, mungkin kayak situasi da atau kondisi yang, di masa lalu kita inginkan di masa sekarang itu kadang kayak membiu membawa kayak, ketenangan jiwa gitu kadang dan, apalagi tuh pas banget ketika, kondisinya ketika di alam gitu kan, eee, ketika kita kayak, berasa di posisi tenang kemudian kita kayak, flashback ke belakang kita mengingat, eee, masa lalu nostalgia-nostalgia yang indah zaman lalu, itu terkadang kayak bawa ketenangan jiwa kadang kepuasan batin juga kayak, kadang tersenyum tiba-tiba tersenyum gitu mungkin pas lagi kalut-kalutnya lagi kayak bengong, eee, kalut gitu ya ada mungkin ada pikira pikiran yang, eee, beban kerja atau segala macam ketika kita lagi tenang gitu meditasi berusaha tenang, tiba-tiba muncul itu si nostalgia zaman dulu kan itu kadang kita pas lagi mungkin lagi kayak berusaha tenang itu tiba-tiba tersenyum, tersenyum gitu sambil kayak, ya kayak ada perasaan lega gitu sambil kayak, oh gi sebenernya hari ini ya.
Oke. Mmm. Oke. Oke oke, jadi intinya kamu mendapatkan momen itu ketika meditasi itu tadi gitu ya, tapi aku penasaran nih ketika kamu meditasi gitu ya, kan ada tempat-tempat yang kamu sukai misalnya kayak di pantai tadi nih contohnya ya di pantai, itu kamu gimana sih teknik-teknik yang kamu lakukan, ketika kamu melakukan meditasi itu? Apakah misalnya, kamu itu melipat kaki me memposisikan tangan terus, eee, posisi, eee eee, ritme nafasnya gimana gitu? Aku penasaran nih, bisa tolong dideskripsikan gak gitu?
Iya iya, heeh. Mhm. Betul. Oke. Oke, sebenarnya itu, eee, tergantung situasi dan kondisinya ya, eee, kadang melipatkan kaki tuh enak, kadang juga kayak selonjoran tuh enak juga. Tapi kalau aku kayaknya lebih suka selonjoran kakinya kayak selonjoran, jadi kayak bener-bener, eee, aliran supaya aliran tubuh ini lancar semua aliran darah dalam tubuh tuh lancar semua jadi kayak, ya sangat rileks aja nih gak ada yang kayak tersumbat ya. Kadang kalau kita melipatkan kaki kan kadang, ada kayak tersumbat ya, darah-darahnya gak lancar. Nah, dengan kayak selonjoran kaki kadang juga kayak terlentang gitu di atas pasir itu aja udah enak, karena, eee, tiduran di atas pasir ternyata seenak nyaman itu, kayak, ngalah ngalahin kasur hotel gitu karena empuk empuk udah empuk, hangat ya, dan kadang kayak tangan tuh juga kita bisa kayak masukin ke dalam pasir kayak ada yang kayak dipijat gitu ya, jadi kerasa kayak ada sentuhan-sentuhan ah?
Oke. Oke oke, aku jadi kepikiran nih. Aku jadi kepikiran kamu kan bilang tadi kayak tidur di pasir gitu ya ketika meditasi, aku jadi kepikiran ada enggak sih kemungkinan kamu itu mengalami kejadian lucu gitu ya ketika kamu meditasi di pantai itu kan banyak hal-hal ya di sekitar kamu, barangkali jika ada boleh enggak diceritain?
Ya. Iya, mhm. Oke. Nah mungkin pernah pas lagi mainan pasir gitu ya, eee, nggak sengaja kayak, megang benda asing, dan ternyata kayak, mmm, kotoran anjing kayak gitu, kotoran anjing kan banyak di Bali ya kayak gitu jadi kayak segala macem, ya udah langsung
Waduh. <laughs> Ya ya ya, kamu nggak milih-milih dulu tuh tempat ataupun spot yang aman gitu?
Kan, eee, dia itu aman, kelihatannya aman, jadi kelihatannya aman, ternyata, di situ banyak kayak di dalam pasir itu banyak kayak sampah gitu kayak kotoran anjing gitu loh, ya tertimbun jadi kelihatannya aman ternya ternyata dari situ banyak kayak kotoran anjing yang tertimbun gitu. Karena kan di Bali kan banyak anjingnya apalagi pantainya tuh banyak anjingnya, tapi ya aku nggak habis eee, kayak nggak habis pusing aja langsung aku tek, langsung aku buang langsungan kayak, serok-serok di pasir gitu kan karena kan kalo, Islam kan gampang ya kalo najis anjing cuman di pasir aja 7 kali udah suci, jadi ya pas banget lagi di pantai, kalau mungkin misalnya nggak di pantai bingung ke mana, pasirnya dari mana. Ya langsung kayak gitu. Dan sebenernya kotorannya pun bukan kotoran yang basah karena udah lama terpendam kan jadi kering ya kayak gitu, cuman ya ada kayak perasaan jijik juga dikit gitu tapi ya karena kering jadi nggak terlalu pusing diambil.
Heeh. Oh udah ditimbun gitu ya? Iya iya. Agak susah ya. <chuckles> Oke oke. Oh iya bener bener. Iya iya. Oke oke, e terus aku penasaran nih, eee, kamu kan meditasi itu kayaknya udah kegiatan yang, eee, bisa dibilang hampir, sering kamu lakukan ya karena kamu kan nyaman begitu ya, eee, ketika kamu melakukan meditasi nih, itu biasanya durasinya berapa lama sih?
Oh, mhm. Sering. Heeh. Ah, jadi sebagai seorang muslim, itu sebenarnya kita diajarkan meditasi 5 kali sehari. Jadi sholat itu
Oh iya dong, itu kan udah ibadah yang wajib, maksudnya yang meditasi yang di pantai atau di alam ini tadi, gitu.
Betul. Nah, itu biasanya tergantung situasi juga, kapan ada waktunya gitu. Apakah ada waktu untuk, eee, ke pantai, ke alam liar gitu, ke alam gitu kan. Karena kan, eee, waktu kan enggak bisa ini ya, eee, nggak kadang fleksibel, segala macam. Jadi mungkin, bisa sebulan sekali kayak gitu, atau mungkin sebulan 2 kali. Jadi ketika ada waktu senggang untuk bisa ke pantai, gitu. Nah, kayak tadi pagi oh tadi pagi? Oh ya, tadi pagi sempat ke pantai sih. Tadi pagi sempat ke pantai, cuman cuacanya, eee, cuacanya, anginnya lagi kencang kan musim hujan ya. Jadi kurang enak tuh buat buat bersantai sejenak dan kayak menjernihkan pikiran di pinggir pantai. Karena ya, anginnya kencang, jadi nggak cocok tuh buat bermeditasi atau mungkin kayak menjernihkan pikiran gitu. Jadi, biasanya kayak fleksibel aja sih, mungkin kalau lagi pingin gitu, lagi suntuk di daerah perkotaan, daerah-daerah, eee, tempat tinggal gitu. Pengen kayak sesuatu yang baru gitu, kayak kayak bosen banget gini-gini terus, jadi pingin kayak, wisata alam gitu, ya kayak gitulah. Mhm.
Oke. Oke oke. Heeh. <chuckles> Oke oke. Oke oke, eee, aku penasaran nih. Kan kamu udah melakukan banyak, eee, tempat gitu ya untuk meditasi gitu ya. Eee, apakah ada nggak sih kamu itu kayak, ketika ingin meditasi di 1 tempat, eee, ternyata enggak boleh tuh? Kan ada tempat-tempat yang terlarang begitu ya. Mungkin kamu penasaran ingin mencobanya. Pernah enggak ada kejadian sampai kamu itu kayak dilarang ataupun bahkan, disuruh untuk berpindah gitu dari tempat yang ingin kamu lakukan meditasi, gitu?
Iya. Aha. Selama ini nggak pernah ya soalnya, meditasi itu kan gampang banget sebenernya. Jadi kayak, walaupun nggak di alam pun atau mungkin di taman kota, tinggal duduk diam sambil tarik nafas, eee, teratur mungkin, 2 menit itu tarik nafas, eee, buang nafas gitu teratur tuh kan udah kayak meditasi ya sambil menikmati alam gitu, jadi sebenernya, meditasi itu gampang kok, eee, jadi nggak terlalu kayak, yang kayak, eee, teknikal banget, jadi meditasi yang ringan kayak duduk diam sambil lihat ke depan sambil tarik nafas ini sambil kayak ya mau se menjernihkan pikiran tuh udah termasuk meditasi. Jadi sebenernya nggak pernah ketemu yang gitu Kak, karena kalau misalnya ada kayak mungkin mungkin dilarang karena, eee, nggak ada gerakan teknikal, jadi kayak dikira ritual aneh gitu ya, ya supaya enggak dikira iya, jadi jangan yang kayak gitu juga, misalnya kalau tempat publik lagi ramai atau mungkin kayak tempat-tempat yang, sensitif gitu ya udah kayak, meditasi yang sederhana aja kayak tadi tinggal duduk diam, santai kayak selonjoran, telentang atau ke mana sambil tarik nafas, atur nafas itu udah, cukup kok untuk menjernihkan pikiran dan menenangkan jiwa batin kamu. Gitu.
Oke. Ya ya, itu maksud aku, kayak ritual tadi gitu. Oke. Oke oke, boleh nggak kasih tips singkat aja nih untuk orang yang ingin memulai meditasi pertama kalinya?
Oke, gampang kok tinggal kamu, eee, apa ya, jauhkan distraksi ya, apa pun yang mendistraksi kamu kayak hape, notifikasi, pekerjaan itu kamu jauhkan dulu kemudian, siapkan tempat ruangan yang kiranya cocok yang bisa bikin kamu fokus dan, aliran udara penting ya kayak ventilasi dan segala macam dan duduk diam, eee, rilekskan badan dan tinggal tarik nafas, buang nafas, atur nafas sedemi sedemikian rupa sambil, jernihkan pikiran dan batinnya, gitu. Itu gampang banget.
Oke oke oke oke. Wah, terima kasih ya tipsnya aku juga sangat, eee, terkesan dengan pengalaman meditasi yang udah kamu lakukan di berbagai tempat tadi. Eee, makasih banyak ya obrolannya, semoga kita bisa bahas lagi di lain kesempatan, eee, sampai jumpa ya.
Oke, sampai jumpa.